अ, मैं ना हाल ही में ना दूसरे शहर में आई हूँ, है ना? यहाँ पर आते के साथ ना मेरे को बहुत ज़्यादा है ना अकेलापन महसूस हो रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम अजनबी लोगों के बीच में आ गई हूँ, अजनबी शहर में। घर से काफ़ी दूर हो चुकी हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इस जगह को कैसे अपना घर बनाऊँ? कैसे ख़ुद को यहाँ पे है ना अ, यहाँ की अ, हर चीज़ में ढालूँ? मतलब हर चीज़ से अकेलापन। ना कोई मेरे को मेरे को अपना जैसा लग रहा है यहाँ पे, ना किसी से बात कर पा रही हूँ मैं, ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस ऐसा पता है मैं कई बारी तो क्या होता है कि मैं यहाँ पे बैठकर सुबह रो रही थी। आज भी ऐसा यही हुआ कि मैं यहाँ बैठकर सुबह रो रही थी कि मैं एकदम अकेली हूँ, घर से दूर हूँ, कोई मेरे मिलने वाला नहीं है, मम्मा-पापा भी नहीं हैं। बस और ना ही ना ही मैं घरवालों को मतलब फ़ोन करके कह पा रही हूँ कि, है ना कि मैं परेशान हो रही हूँ अभी, है ना, मेरे को यहाँ से आके ले जाओ। क्योंकि ये शायद कहीं न कहीं मेरे ही ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी भी है या उनसे दूर होना इस समय। लेकिन फिर भी नहीं रह पा रही हूँ। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है यहाँ पे। बहुत अजनबीपन महसूस हो रहा है इस शहर में।
उम, जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। जी। अच्छा, तो देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और आप इतना तो सबसे पहले घबराए नहीं, ये। तो ये म बहुत कॉमन समस्या है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएँ। हम बिल्कुल कोई ऐसा निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। इससे पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको अ, मतलब क्यों अजनबीपन लग रहा है? आपको वहाँ की भाषा सीखने में कोई दिक्कत हो रही है, बोलने में? या फिर आपको वहाँ का कुछ पसंद नहीं आ रहे है, लोग का स्वभाव पसंद नहीं आ रहा? आप मुझे बताना चाहेंगे?
जी। हाँ जी। अ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल। मतलब अ, भाषा तो जो मेरे यहाँ बोली जाती है अ, वही यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। तो भाषा में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वही है ना, नए लोग अजीब लोग हैं, मेरे को मतलब किसी पे भरोसा भी नहीं हो रहा है। ये शहर ही बदनाम है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ लोग रहते हैं, किसी पे भरोसा नहीं और वैसे भी, आज के समय पे हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, तो मेरे को इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं, कैसे लोग होंगे, कैसे बात करेंगे। कोई मतलब पता है, कभी क्य मतलब ये अभी कल-परसों की बात है, क्या हुआ कि अ, मैं गई थी बाहर और मेरे फ़ोन में से है ना, बैटरी चली गई, है ना? तो मैंने ना, एक इंसान से ना फ़ोन माँगा और वो मतलब मतलब मेरी शकल देखा और उसने मतलब मेरे को पूछा कि, "क्यों चाहिए?" और पता नहीं, उसे क्या लगा और फिर भी उसने मेरे को मदद कर मदद के लिए फ़ोन तक नहीं दिया। बस वो चला गया, कहता, "नहीं, मेरे पास है ही नहीं फ़ोन।" मतलब वो चीज़ ना बहुत ही अजीब थी कि, "यार, कैसे लोग हैं? मदद भी नहीं कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ फ़ोन माँगा था, 1 कॉल करने के लिए। फिर भी नहीं दिया।"
जी। हुँ। जी। अच्छा। जी। अच्छा। ओह! तो क्या आप म वो अज़नबी शहर में पढ़ाई की वजह से गए हैं या फ़िर काम की वजह से वहाँ पे गए हैं, जो आपको इतनी परेशानी हो रही है?
जी। हाँ जी। अ, मैं ना अपनी पढ़ाई के लिए आई हुई हूँ यहाँ पे। उम, है ना अ, क्योंकि है ना बिल्कुल पढ़ाई करूँगी यहाँ से, अच्छी जगह से पढ़ूँगी, अच्छे कॉलेज से पढ़ूँगी, तो बिल्कुल है ना अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इस वजह से मजबूरी थी आई, वरना शायद कभी नहीं आती अपने परिवार से दूर। अजनबी लोगों के बीच में, जो मतलब किसी की मतलब मदद भी नहीं करना चाहते हैं, चाहते ही नहीं है वो किसी की मदद करना, किसी को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें और मैं वही आपसे चाहती हूँ कि मतलब कोई आपने कुछ सुझाव दे, ताकि मैं इस शहर से थोड़ा जुड़ाव महसूस करूँ और थोड़ा-थोड़ा सा मेरी घबराहट कम हो।
अच्छा। जी। जी, जी। बिल्कुल, मैं आपको सुझाव दूँगी। तो क्या आपने कभी दोस्त बना की कोशिश की, जैसे मैं आपने बताया कि मैं पढ़ाई की वजह से आई हूँ। क्या आपने कभी दोस्त बनाई, जो आप मतलब बातचीत कर सके, अच्छे से घुल-मिल सके उनसे?
जी, जी। अ, मैंने ना काफ़ी कोशिश करी है ना, कि लोगों से बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा घुलूँ-मिलूँ। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो लोग पता है सब अपने-अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि मतलब किसी से न और ना ही किसी से वो अपना समय देना चाहते हैं। और मतलब सब अपने-अपने में लगे पड़े हैं कि किसी को किसी से मतलब नहीं है। मैंने कितना भी कोशिश करी मैं मतलब किसी से बात ही नहीं कर पा रही हूँ ठीक से यहाँ पे आके। किसी से एक दो से मतलब थोड़ा बहुत अ, मतलब अ, बातचीत हुई, एक दूसरे का नाम वगैरह जाना और फिर उसके बाद पता नहीं उस इंसान को क्या हुआ कि बस वो चला गया अपने काम में व्यस्त और मैं फिर वैसे ही यार मैंने ऐसा कुछ क्या गलत कह दिया जिसकी वजह से मतलब ये इस तरह चला गया इंसान मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। यार मैं नई हूँ, थोड़ा-सा तो सपोर्ट कर दो, थोड़ा-सा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्त दोस्त मेरे बन ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि है ना, कहीं न कहीं मेरे को एक तो मतलब इन लोगों को पता नहीं क्या है कि भरोसा ही नहीं है इंसान पे। चाहते ही नहीं है कि नए इंसान इनकी ज़िंदगी में आए। और मतलब, मतलब बिल्कुल वैसे नहीं है कि हाँ, कि तुम बाहर से आए हो तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम नए हो तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही है।
जी। जी। जी। जी। अच्छा, तो क्या ये सब के चक्कर में आपकी पढ़ाई पर कुछ असर हो रहा है? कि मैं आपकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ रहा होगा कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कि मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, मैं लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ?
हाँ। जी, जी। बिल्कुल, अ, मतलब देखिए कहीं न कहीं है ना, कोई न कोई हमें चाहिए होता है थोड़ा बहुत बात करने के लिए। जब दिन भर है ना आप थक जाओ पढ़ाई करके, है ना हर चीज़ से तुम वो इंसान को ही चाहिए कि ताकि आप अपने दिन भर की थकान मतलब उससे बात करके निकाल सको, उसे बता च सको कि है ना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब होता है फिर अब कोई है नहीं। माँ-बाप को हम कितनी बताएँ, वरना फिर वो भी परेशान होंगे हमारे लिए घर पे कि एक तो हम अलग शहर में ऊपर से ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए उनको भी नहीं बता सकती मैं। तो ये सब होता है तो फिर मैं है ना बहुत सारा रोती हूँ। है ना, रोने की वज़ह से ना मेरे अ, सर में भी दर्द होने लग जाता है। और इतना ज़्यादा मानसिक तनाव होता है फिर उसके बाद नींद भी नहीं आती है। और पता है मेरे को भूख भी नहीं लगती है तो खाना भी कहीं न कहीं, कहीं न कहीं मेरा है ना छूट रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे मेरे लिए ना पूरा शारीरिक और मानसिक तरीक़े से दोनों से मेरे को दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन, अगला दिन थका-थका रहता है और सर भी भारी रहता है पूरा दिन। और बस ऐसा लगता है कि बस बैठ के कोने में बैठ के बस रोती रहूँ रोती रहूँ क्योंकि और कुछ करने का मन नहीं होता है। मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है यहाँ पे।
उ, जी। जी। जी, जी। जी। ओह! तो मेरी बात मैं आपकी बात मैं समझ रही हूँ। अच्छा मैं जानना चाहूँगी कि आप कहाँ रहती हैं? आप हॉस्टल में रहती हैं? या फिर पीजी ऐसे रूम में रहती हैं? क्या आपके साथ कोई लड़की रहती है जो मतलब रूममेट हो, इस तरह की?
अ, अ, मैं है ना एक पीजी में ही रहती हूँ। और जो मेरा रूम है ना वो सिंगल वाला है। है ना, मैं अकेले रहती हूँ कमरे में। मेरी मतलब कोई भी है ना अ, मेरे मेरे साथ कमरा शेयर नहीं करता है। है ना? मतलब अ, मैंने अकेले वाला ही लिया था। मतलब शुरुआत में मेरे को लगा था कि शायद मैं अकेले रह लूँगी कोई आसा वही होत आसान होगा उल्टा और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी और कहीं न कहीं उम, उ वो वो चीज़ मैंने शायद गलत चुन ली अपने लिए। तो मेरे आस-पास कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे हर चीज़ अपनी है ना उसे बता सकूँ अपनी दिक्कतें। या बस किसी के होने से ही है ना वो होता है ना कि हाँ ये इंसान कम से कम है हमारे आस-पास कुछ गलत होगा या मुझे कुछ होगा तो एट लीस्ट इस ये है साथ में, इसे पता चल जाएगा। वो कोई भी नहीं है मेरे आस-पास। मैं पीजी में रह रही हूँ एकदम अकेले, सुबह से शाम तक अकेले बस कॉलेज जाकर फिर वापस आके एकदम अकेले। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और कोई भी नहीं है आस-पास।
अच्छा। जी। जी। जी, बिल्कुल। मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने कोशिश की कि चलो, मैं अ, कोई लड़की के साथ रहती हूँ, तो मुझे अकेलापन महसूस ना होगा, ना और शायद मैं उससे दोस्ती कर लूँ, तो शायद मुझे कुछ अच्छा लगेगा, क्या आपने ऐसा किया? और अपने कॉलेज ख़ास करके अपने कॉलेज की लड़कियों के साथ रहना पसंद किया था आपने?
हाँ जी। अ, हाँ, मैं बताती हूँ आपको। जो मेरी कॉलेज की दोस्त थी, मतलब कॉलेज में जो दोस्त बनी, जिससे बात हुई, वो ना मेरे पीजी से काफ़ी दूर रहती है ना, तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती, मैं उसके पास नहीं जा पाती ज़्यादा क्योंकि इतना दूर मैं कैसे चली जाऊँ, है ना। पहले कॉलेज से इतना देर से थके हुए आते हैं और फिर ये सब भी होता है। और फिर पीजी में भी ना मैंने एक तो लड़की से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वही, सिर्फ़ उनसे ना मैं खाना खाने के टाइम पे ही मिल पाती हूँ। और फिर बाकी बाकी का टाइम वो भी अपने कमरे में होती है और मैं भी। और हम किसी से जाके एकदम ऐसे चिपक तो नहीं सकते हैं ना कि ताकि वो वरना वो वो भी हमसे परेशान हो जाएँगे।
जी। जी, जी। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल इतना परेशान ना हों, और ये बिल्कुल इतना चिंता ना करें, बिल्कुल ना रोएँ। तो मैं स अ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आप जुड़ाव थोड़ा ना सुआ बातचीत कीजिए अपनी ग दो कॉलेज की लड़कियों सबसे, दोस्त सबसे, थोड़ा बातचीत किया कीजिए, ताकि आपकी दोस्त बन सकें और आपको अच्छा महसूस हो। और अपने आस-पड़ोस जहाँ आप रह रही हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया कि, "मैं सिंगल रूम में रह रही हूँ।" तो थोड़ा देखिए, जो अगल-बगल अगर रह रही हो, तो उससे थोड़ा बातचीत किया कीजिए। नहीं हो तो उसके साथ कहीं बोलिए कि चलो, कहीं घूमने जाते हैं। तो शायद ऐसा लगे कि उनको आपको पसंद आए और आप आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो अ, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी आपसे बात करके। और दूसरी बात तो आप ए अकेले ना रहें। देखिए, अकेले रहने से ना बहुत ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है कि मैं अकेली हूँ वया वग़ैरह-वग़ैरह, बहुत ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो हमें बहुत अच ख गंदे-गंदे ख़्यालें भी आती हैं। तो देखिए, कोई लड़की के साथ रहें, और ख़ास करके अपने कॉलेज की लड़की के साथ रहें, कि कॉलेज में ढूँढ़े कोई ऐसी लड़की जो आपके साथ रहना चाहती हो। थोड़ा मनाएँ उन्हें कि, "देखो मैं अकेली हूँ, तो क्या मेरे साथ रहना चाहेंगे? मेरे पास रूम है, एक बेड खाली है।" तो ये ये, ये तो सबसे पहले आप करें, आप बिल्कुल अकेले में ना रहें। अगर आपको इतना चिंता होती है, तो थोड़ी अपने परिवार से भी बातचीत करें कि देखिए, परिवार जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करें। अपनी परेशानी उन्हें बताएँगे ना, तो वो बहुत अच्छी आपको सुझाव देंगे, या फिर अपने भाई-बहन, कुछ दिन के लिए उन्हें बुला लें अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है उस शहर में। तो उन्हें बुला लें, और र हो सके तो आप स जहाँ जाते, थोड़ा बारगेनिंग ये सब क किया कीजिए, थोड़े अ, मतलब मार्केट जाया कीजिए, तो वहाँ पे लोग ये सब देखिए कि आखिर लोग कैसे ब सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मानते हैं कि कुछ लोग होते हैं, पर सब नहीं होते हैं। आप अगर बात करेंगे ना, तो आप पर बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। आपको पता चलेगा कि लोग अच्छे भी होते हैं, लोग इतने बुरे नहीं होते। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने इतने हो तो अपने भाई-बहन को बुला लीजिए अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए, ताकि आपको इतना अकेलापन महसूस ना हो। और आप रोएँ तो बिल्कुल भी ना, आप चिंता ना करें, अपने खान-पान पे भी ध्यान दें ताकि आप अपनी पढ़ाई पर उ ध्यान दे सकें। जो चीज़ के लिए आप इस शहर में आए हैं, वो कर सकें उ यही कहना चाहूँगी। और ये सब अगर आप करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जी।
जी। जी। हुँ। जी। हाँ। ठीक। हाँ। हाँ। जी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। जी। और पता है, आपसे बात कर कर ना है एकदम मेरी मेरी एकदम सारी की सारा तनाव मतलब आधे से भी कम हो गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसा आपने कहा कि जो-जो आपने सलाह दी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल उनको मतलब कोशिश करुँगी कि बिल्कुल उन्हें फ मतलब अ, फ़ॉलो करूँ, अपने जीवन में वो बदलाव लाऊँ। और उस हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो सलाह है ना, उससे एकदम सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा कहीं न कहीं, है ना, थोड़े दिन में ही, है ना। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ मैं, है ना, कि हमारी फिर से बात होगी, और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके।
जी। हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। उम्मीद है मेरी सलाह आपको फ़ायदेमंद साबित होगी, आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। धन्यवाद, शुभरात्रि।